Bom, que que acontece? Eh, eu tô me sentindo muito culpado em tirar tempos de lazer, tempos de descanso, porque eu acho que eu tenho que estar produzindo o tempo todo, sabe. E isso tem literalmente tirado o meu sono. E aí, eu queria desabafar com você, pra eu entender melhor a maneira que eu penso, né. Porque eu acho que quando eu me expresso eu entendo melhor o que eu falo. E aí, se você tiver algum conselho, algum posicionamento, com certeza vai ser muito bem-vindo, beleza?
Claro não, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente conseguir, eh, falar dos nossos problemas pra entender melhor, que muitas vezes só de verbalizar a gente começa a entender melhor o que que tá acontecendo na nossa vida, né. Então me fala assim, mais ou menos, como que é a sua rotina só pra eu entender melhor qual o exatamente é o problema que tá n na sua vida no momento.
Claro, vamos lá. Bom, a minha rotina não é algo tão complexo principalmente agora no inverno, né, eu eu moro na Europa, então começou o frio já, infelizmente. Eh, eu desacelero, desacelero assim quase que 50% da minha capacidade. No verão, eu trabalho 12 horas por dia, eu construo um prédio, corro uma maratona e não me sinto cansado.
Uhum. Caramba. Uau.
E, óbvio que isso foi ilustração, <chuckles> mas, <chuckles> mas eu tenho muita energia, muita. Não preciso nem tirar cochilo de tarde assim. Eu acordo 6h, 7h disposto. Vou dormir meia-noite bem, durmo bem. Enfim, isso no verão. Começou a abaixar a temperatura eu começo a ficar um velho rabugento, que precisa tirar cochilos a cada 20 minutos. Eh, eu não quero fazer nada. E aí a minha rotina se consiste em acordar, treinar, trabalhar, estudar um pouco depois do trabalho e fazer alguns hobbies ali, sabe. Eu so faço produção musical então, às vezes eu produzo alguma coisinha, toco algum instrumento ali pra relaxar, e é basicamente isso. No inverno, de 5 coisas que estão na minha rotina fixa eu faço umas 2. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar.
Sim, sim, mas eu entendo. Eu entendi o que você quis dizer. Uhum. <chuckles> Hum. Uhum. Caramba. É, sim.
E faço o meu hobby ali só pra eu não dormir louco mesmo. Porque aí a academia vai ficando de lado, a dieta vai ficando de lado. E aí, quando esses pontos eles começam a me pegar no lazer, por exemplo: "Poxa, domingo, né, acho que eu vou ficar assistindo um filme aqui com a minha mulher. Chocolate quente, cobertinha, aquele aquele combo maravilhoso". Eu me sinto mal por estar fazendo isso e não estar estudando e não estar fazendo outra coisa, sabe?
Uhum. Sim. Com certeza. Uhum. Sim. Sim. Eu eu entendo essa questão da de a gente se autocobrar até demais, né. E eu não sei como é que acontece com você, mas muitas pessoas dizem que se você não consegue relaxar nem nos momentos que você tá tentando, como você disse, você tenta praticar um hobby mas fica na cabeça o tempo todo, né: "Não, eu deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo, eu tinha que parar aqui, eu tenho que", como você disse: "Tenho que produzir, produzir, produzir". Então, mas você acha que especificamente esse problema que você tem de de de tirar até o sono, como você comentou, é justamente só por causa do clima? Ou você acha que outras outras coisas convergem pra esse problema?
Então, o clima é um fator, eh, que tem o seu peso, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Porque eu acho que foi uma questão meio que de educação social, sabe. A gente sempre escutou assim aquela famosa frase, né: "Não não, primeiro os deveres, depois a diversão". Por quê? Sabe. Por que que eu não posso me divertir primeiro pra fazer a minha o meu dever mais leve, mais tranquilo? Então enfim, ensinaram a gente que todo o tempo todo o tempo do mundo ele precisa ser produção, precisa ser en engajamento, precisa ser ali você tem que estar fazendo alguma coisa. Eu aprendi muito isso com a minha família, né: "Olha, se você tem tempo 5 minutos pra ficar no celular, você tem 5 minutos pra estudar". Sabe. São os mesmos 5 minutos. Então eu acabo me sabotando nisso, e aí, vira meio que um ciclo vicioso. Porque que que eu penso? Eu falo assim: "Bom, quando eu tô no lazer, eu quero produzir, e quando eu tô produzindo, eu quero lazer". E aí, eu acabo nunca estando de fato plenamente naquele momento, sabe?
Hum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Eu completa completamente entendo essa s essa sua situação que você tá passando agora. Pelo o que você falou, realmente é uma situação que você cresceu assim, né. Você cresceu ouvindo pessoas falando que você precisa prestar a doar o seu tempo mais para as coisas que você precisa fazer, tarefas que você precisa, eh, seguir e finalizar. Isso acaba pesando, não tem como. Você você cresceu em um ambiente assim, você vai acabar levando isso pra vida adulta. Mas é muito importante você perceber que para você conseguir produzir, você precisa o descanso, certo? Você precisa deixar a sua mente, eh, um pouco mais leve, sem o estar ali funcionando 100%, do tempo, e e relaxar e descansar, e eu acho que isso é superimportante. Não vai ser fácil, obviamente, quebrar, eh, essa estrutura que você aprendeu e esteve se apoiando nela durante toda a sua vida, mas eu acho importante, aos poucos, começar a a tentar mudar, assim, no seu rotina de vida, eh, e e acrescentar um pouco mais, eh, de lazer. Você o quando você estava falando, eu percebi que você falou que se você acabou mencionando questão de horário, né. A hora que eu tô fazendo algo que eu preciso fazer, eu penso no lazer. Na hora que eu estou no prazer no no lazer, eu penso nas coisas que eu deveria fazer. E aí eu fiquei pensando aqui, será que não seria legal, talvez, uma ideia, você se auto programar para fazer pelo menos 1, hobby todos os dias? Que não leve muito tempo, que leve, sei lá, 1, hora ou 2, horas, ou o horário necessário que encaixe no seu dia, pra você não se sentir mal e pelo fato de não estar seguindo aquele hobby, e descansando?
É, uhum. Olha então, é interessante você colocar isso como válvula de escape. E aí, como você muito bem pontuou, inclusive, eu também acho eu concordo com você de forma racional, de que descansar também é produzir, né. É também é produtivo, eu concordo, eh, com essa frase assim muito bem posta por você. O problema, é quando eu sou pego na irracionalidade, e ela vem tão forte de que eu eu começo a ter um desprazer, por exemplo, de assistir um filme, e eu não sei da onde está vindo, eu falo: "Poxa, mas eu gosto tanto desse filme, pô, aqui sofázinho, chocolate quente, Netflix, pô isso aqui não tem como estar ruim, sabe". E aí eu acabo me sabotando, de pensar que eu estou de alguma forma sendo irresponsável com alguma tarefa que eu nem tenho, às vezes, sabe. Que eu nem quero fazer, mas o meu cérebro tá: "Poxa, porque que você está parado? Você deveria estar construindo um prédio, pô, tá todo mundo, olha aquele cara ali, está varrendo o quintal, por você não varre também.", sabe. Então tá tem sempre isso assim.
Exato. Uhum. Caramba. Uhum. Entendi. Ah, ok. Uhum, um É, essa questão que você trouxe, que eram uma das perguntas que eu gostaria de fazer também, eh, da questão de que tipo, você se sente mal por achar que n por pelo fato de você não ter feito tudo aquilo que você deveria fazer, ou você se sente mal até mesmo quando não tem nada para fazer? E e é justamente esse seu caso, né?
Então, é que nunca não tem nada para fazer, esse esse é o problema da sabotagem, você sempre vai encontrar uma fechadura quebrada na sua casa, você sempre vai encontrar uma poeira em cima da mesa, sempre. Os trabalhos, eles são infinitos, sabe, o trabalho é uma coisa infinita, então, assim, eh, se eu resolvi, por exemplo, pintar a porta da minha casa e eu não terminei, porque eu precisava descansar, pra mim é até válido, porque eu falo: "Poxa, é uma porta, eu pinto amanhã." O problema é lidar com problemas irreais, sabe? Porque às vezes eu fico: "Poxa, mas não é possível que não tenha nada pra eu fazer.", aí eu vejo a casa está limpa, a louça está lavada, minhas roupas limpas, e eu não tenho nada, nada, nada, eu já fiz o meu hobby, inclusive, e já pratiquei ele durante 2 horas, e eu falo: "Mas por que que eu estou com esse desprazer de assistir esse filme? Por que que eu estou me cobrando para fazer alguma coisa, sendo que não tem nada para fazer?", e aí eu fico caçando, como diriam os mais antigos, pelo em ovo, sabe
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum.
que você não vai encontrar, mas aí você sempre encontra alguma coisa que não tem o a menor relevância na sua rotina. Você fala: "Ah, não, verdade, eu tenho que limpar o cadarço do meu tênis que nem tá tão sujo assim, mas já que é para produzir algo". Entendeu?
Aham. Eu entendo, eu entendo. Então, eu tenho 3 possíveis soluções de que a gente possa acrescentar na na na sua rotina. 1, seria a uma ideia que eu tive, é você tentar começar a seguir um hobby que te dê a as 2 sensações de 1, que você está descansando, que é um lazer, que é algo que você gosta de fazer, mas também que na sua mente, se traduz como algo pro produtivo também. Então, essa é uma opção que a gente pode até descobrir depois qual tipo de hobby mais se encaixaria, ou um um outro hobby que se encaixaria nessa nessa definição.
Claro, vamos lá! Uhum. Tá
Ah, a outra opção é que como você falou que é algo que tá ali constantemente na sua cabeça, mesmo quando literalmente não tem nada pra você fazer e consertar e arrumar, seria, eh, meio que a questão de estar ali se relembrando, né, quando esse esses pensamentos surgirem, meio que au autoafirmar pra você: "Não, eh, não é o momento de fazer isso agora. Na verdade, não tem nada para fazer, eu eu mereço esse tempo de descanso, eu mereço essa essa esse prêmio, né, depois de ter feito tudo que eu tinha que ter feito, pra relaxar, pra descansar. Vão ser só se for uma série, vão vão ser só 2 episodozinhos ou se for um filme vai ser só 2 horinhas, eu consigo, eu posso e eu mereço esse tempo de descanso, esse tempo de lazer". Eh, <clicks tongue> essa seria a 2ª opção. At até então, que que você tá achando, você acha que é tudo plausível?
É, interessante. Então. Não, eu acho bem interessante, eu acho bem interessante, palavras de afirmação é uma coisa que que são muito importante, e a gente não dá a devida relevância, né? E aí f é até to comprovo isso, porque foi só você falar que me despertou que isso vai dar certo, né, é uma coisa tão simples de fazer, mas a gente precisa escutar outra pessoa falando pra pra fixar nessa pra pra fixar essa ideia. Eu acho bem interessante essa de palavra de afirmação. E você tinha citado também um hobby, né, eu acho que o hobby da academia, por exemplo, é uma coisa que eu consigo fazer com bastante prazer, inclusive.
Sim. Uhum. Uhum. Aí, pois então, que o a o hobby da academia é algo que primeiro nem todo mundo mas acredito com você, como você disse te dá um prazer, mas também segue a a questão de precisa ser algo que eu que eu tenho que fazer, então também é a questão de uma tarefa, então meio que mescla essas essas essas 2 ideias que você precisa de fazer a tarefa e também te relaxar. e aí exatamente.
olha, verdade. verdade, verdade. Eu não tinha parado para pensar por esse ponto de vista que ir para academia meio que mata 2 coelhos, né, digamos assim, porque eu vou fazer o meu hobby produzindo muito muito bem muito bem muito bem posto por você.
Exatamente. Sim, e a 3ª opção, caso nada disso funcione depois de você tentar, seria procurar por uma ajuda mais mais profissional como um um um terapeuta para te dar a entender quais são os seus gatilhos e por que que você não consegue relaxar.
claro, claro, olha muito obrigado, vou colocar as 3 em prática, você me ajudou muito e eu estou muito mais leve falando com você, obrigado de coração mesmo, valeu.
Não, de nada foi meu prazer. Tchau, tchau.